Evet, yani, ııı, bu, ııı, bu konuda bilinç insanların bilinç düzeyi arttıkça o aradaki, ııı, f f maliyet, ııı, farkını, ııı, sağlığını korumak, ııı, pahasıyla ödemeyi kabul ediyor insanlar ve bunu ödeye ödeyen insanlar ne kadar fazla artarsa o kadar da, ııı, maliyetleri daha, ııı, makul fiyatlara da, ııı, düşecek ve sen bunu 5 yıl öncesiyle kıyaslandığında, hani, gördüğünü, ııı, söylüyorsun. Iıı, bu da çok güzel aynı zamanda, hani, şu çok önemli. Bu aradaki bir fiyat farkı var, evet ve sen bunun sağlığın için yaptığını düşünüyorsan bu, ııı, sağlığı direkt kötü etkileyen işte, ııı, cipsler olabilir ya bu çok hızlı tüketim, ııı, şeyleri ve gerçekten, hani, üzeri ambalajların üzerinde bile yazıyor, yani, sağlığa zararlı oldukları ve insanlar bunu kullanmaya devam ediyorlar. Sen de bunu hayatından çıkartmışsın ve o maliyet farkını bu şekilde dengelemeye çalışıyorsun ya bunlar gerçekten, ııı, çok etkileyici. Iııı, çok, ımm, ımm Ya, aynı zamanda da ilham verici. Iıı, teşekkür ederim paylaştığın bilgiler ve kendi beslenme alışkanlığını, ııı, ve kendi sağlığını nasıl iyileştirdiğini bu kadar güzel anlattığın için. Imm, çok keyifli bir konuşmaydı benim için, kendine iyi bak.
Tabii. Evet, bir de o da var. Hı hı. Hı hı. Evet, kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. <giggles> Evet, artık yazıyor. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi, çok teşekkürler. Görüşmek üzere.